Ừm, bạn ơi, không biết bạn thì sao á kìa, còn đối với bản thân mình á kìa thì trước kì một cái sự kiện quan trọng nào đó á, mà trước, ừm, trước cái đêm, ơ, ngày hôm đó thì mình cảm thấy mình rất là khó ngủ á. Thì cái cái thói quen này của mình nó nó, kiểu, nó đã từ rất là lâu rồi, mình cũng nhận thấy là, à, bất kỳ có thể là thời điểm nào, có thể là lúc mà còn trẻ hay lúc mà hiện tại đấy thì trước một cái sự kiện quan trọng nào đó, ví dụ là trước cái buổi, gọi là, mình, gọi là, bảo vệ, ờ, ờ, đồ án tốt nghiệp đi chẳng hạn, hay là có một cái buổi, gọi là, phỏng vấn này kia á kìa, thì mình rất là hay gặp phải tình trạng mất ngủ như vậy. Mình cảm thấy cái khi mình lên giường mình nằm và mình không có thể, kiểu, mình loại bỏ cái sự kiện đó ra khỏi đầu mình á, mình cứ, ờ, lăn qua lăn lại này kia, gặp cái tình trạng khó ngủ như vậy thì không biết là, kiểu, mình cũng rất muốn cải thiện cái tình trạng này trong tương lai này kia để mình không phải gặp nó nữa kìa, thì không biết bạn có thể cho mình một số lời khuyên được hay không?
Ừm, ừm. Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, trước hết thì mình rất là đồng cảm với lại tình trạng mà bạn gặp phải. Cái việc mà bạn thức trắng vì lo lắng trước một cái sự kiện quan trọng ấy, thì cái này là cũng nhiều người, ờ, cũng có chung cái tình trạng với bạn, cho nên là thứ nhất là mình cũng mong bạn đừng lo lắng quá hen. Ờ, mình có một số cái câu hỏi trước khi mình đưa ra cái lời khuyên để mong là có thể tìm được, ờ, nguyên nhân sâu xa hơn về cái tình trạng này của bạn. Cho mình hỏi là, ờ, sắp tới đi, là cái sự kiện quan trọng này là cái sự kiện sẽ diễn ra khi nào và liệu là bạn có thể chuẩn bị trước trong vòng bao lâu?
Ừm. Ô kê, ô kê. Ừm, bạn cứ hỏi đi. Ừm, ừm. À, nếu mà để nói về một cái sự kiện quan trọng tiếp tới là mình phải m trình bày một cái dự án cho sếp của mình, ờ, gọi là, một cái dự án liên quan đến vấn đề, gọi là, tính toán chi phí này kia để mà, gọi là, đưa ra một cái, ờ, phương án tối ưu nhất á, để mà, ừm, để mà trình bày cho sếp của mình. Thì cái dự án này thì nói chung là mình cũng cần phải trình bày, ừm, trong thời gian cũng khá là lâu rồi, tầm đâu đó tầm hơn 3 tháng rồi á kìa, nhưng mà một lần nào đó thì mình cảm thấy là cái cái những cái gì mà mình chuẩn bị trong quá trình, những cái, gọi là, dữ kiện, dữ liệu mà mình chuẩn bị cho cái, à, buổi thuyết trình đó trước mặt sếp á, thì mình cũng phần nào mình không có tự tin cho lắm. Còn mình cảm cảm thấy nó còn chưa được như ý của mình á, tại vì mình con người cũng khá là cầu toàn, mình thì hay muốn là những cái gì mình trình bày mình thể hiện cho những ra cho những người xung quanh họ thấy á, thì nó phải là hoàn hảo nhất cơ. Ờ, nhưng mà không được như ý muốn của mình, thành ra là, kiểu, bây giờ dạo gần đây khi mà mình lên giường mình ngủ, mình không cứ nghĩ về mình cứ không ngừng nghĩ về cái dự án đó. Thì mình cứ nghĩ là, à, mình liệu có cái chỗ nào đó mình đã bỏ lỡ hay không, có cái điểm nào mà mình cần có cải thiện để làm tốt hơn không á kìa, thì nó cứ, ờ, trăn trở như vậy á. Thời nào đó, cái giấc ngủ của mình nó không cũng mình cảm giác ngủ không được ngon cho lắm, mình cứ trằn trọc mãi và khi mà mình thức mình thiếp đi rồi thì sáng hôm sau mình dậy á cảm giác, kiểu, nó tâm lý nó cứ, ờ, bồn chồn lo lắng, nó không còn được như cái kiểu là sảng khoái nữa, ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Ờ, mình hiểu. Ừm, đồng ý. Ừm, ừm. Ừm, rồi, rồi. Ừm, mình cũng nắm được rồi ha. Có vẻ như là bạn cũng, gọi là, dành rất là nhiều tâm huyết cho cái dự án sắp tới này cho nên bạn mới thức trắng như vậy. Cho mình hỏi là cái tình trạng mất ngủ này nè, bạn đã bị trong vòng bao lâu rồi và, kiểu như, cái dạng mất ngủ của bạn là mất ngủ như thế nào á, kiểu như là, ờ, trắng đêm luôn hay là tới giữa đêm thức giấc xong rồi ngủ lại hổng được ấy?
Ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờ, để mà nói thì cái tình trạng mất ngủ này mình cũng thấy là xảy ra dạo gần đây là khi mà cái dự án nó cũng đang chạy đến deadline gần đến rồi thi thì bắt đầu nó xảy ra khá là nhiều á, và ban đó mình cũng thấy là đâu đó tầm, ờ, 1 tuần, 2 tuần rồi á kìa. Và cái tình trạng này của nó thì kéo dài khi cũng khá là thường xuyên, và, ờ, mỗi lần kéo dài của nó thì nó, kiểu là, bây giờ ví dụ là, ờ, khi mà mình hoàn toàn hết cái công việc, ờ, của của tối hôm đó chẳng hạn đi, mình lên giường mình ngủ đi, tầm đó là 10:00 đi chẳng hạn, thì mình lên mình cứ trằn trọc, trằn trọc mãi m về cái những cái suy nghĩ về cái công việc á, mình không thể nào tài nào chìm vào giấc ngủ được. Ờ, và cứ, kiểu, cứ nhắm mắt vào thôi và muốn đi ngủ liền đi, nhưng mà nó thật sự là không ngủ được, và nó cứ, ơ, nằm mãi, nằm mãi không ngủ được như vậy, và đến lúc mà giả sử mình không chịu được nữa, mình ra mình nhìn đồng hồ đi, thì nó cũng đâu đó tầm 11:00-12:00 đêm á kìa. Thì tức là mình ờ, mình đã nằm đâu đó tầm 1-2 tiếng rồi mà cái nó nó nó chả cảm giác nó buồn ngủ gì cả. Thì cứ nằm hoài, nằm hoài như vậy, thì đến cái lúc mà mình đi vào giấc ngủ á, thì lúc mình thức dậy á, thì nó lại cái cái cái, kiểu, nhịp sinh học của mình thì thức thức dậy vào lúc tầm khoảng 6:00 sáng đi, thì tầm sáu giờ sáng như vậy lúc mà thức dậy m tại vì mình ngủ nó không đủ giấc á kìa, cho nên là phần nào đó cái cái tình cái tâm trạng, cái tinh thần hay là cái thể chất của mình ấy, đều cảm thấy khá nó không được, ờ, được, gọi là, tràn đầy năng lượng một trăm phần trăm như là, ờ, những cái ngày mà mình cảm thấy mình ngủ đủ giấc á, ừm.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ, mình hiểu. Ừm. Ồ, cũng trễ ha. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ồ, rồi, mình hiểu rồi. Ừm, ừm, ừm, ờ, có vẻ như là cái tình trạng giấc ngủ của bạn thì nói nặng thì nó cũng không quá nặng nhưng mà cũng cần phải là theo dõi vì nó cũng có vẻ là ảnh hưởng nhiều đến cái tinh thần của bạn rồi đó. Không biết là trước đây á, bạn đã thử những cái cách nào để mà bạn bình tĩnh hơn hoặc là để bạn ngủ lại không và có cái cách nào thành công trong những cái cách đó hông bạn?
Ừm hứ. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, để mà nói thì mình cũng đã có cố gắng thử một số cách đó, để mà giúp mình, gọi là, bình tĩnh lại ngủ lại ây kìa. Có thể là, à, trước khi mình đi ngủ đi thì mình cũng cố gắng mình xem xét lại, ừm, toàn bộ mọi thứ mình chuẩn bị cho cái công việc ngày hôm đó xem thử coi là mình có bỏ lỡ cái gì hay không. Mình sẽ ráng một mình, à, sắp xếp mình lên danh sách hết một lần, mình cần chuẩn bị cho ngày hôm sau là những thứ gì. Khi mà mình cảm thấy là nó đã ô kê rồi thì mình mình, gọi là, có thể an tâm để mình giường li ngủ. Hay là, mình sẽ cố gắng mình tập mình không có nghĩ về nó nữa bằng cách là, ví dụ là, mình có, à, nghe nhạc mà nghe như kiểu người ta gọi là cái ảnh âm thanh mà, kiểu, ánh sáng trắng này kia không? Cái để mà, gọi là, dễ đi vào giấc ngủ á, ờ, bằng cách như vậy, thay vì đơn giản là khi mà cảm thấy là mình không có thể ngủ được nữa ấy kìa, thì mình cũng có mà thử bằng cách là mình thức giận thôi mình đừng có nằm nữa, ra có thể là mình ra mình đọc sách đi, hoặc là mình, à, mình làm một cái gì đó để, gọi là, cho cái đầu óc mình nó nó nó nó nó quên, tạm quên đi những cái, gọi là, cái stress trong cái công việc đó đi. Đó, thì mình cũng thấy phần nào đó n nó cũng có một số lần á thì nó hiệu quả, nhưng một số lần thì cũng nó cũng không có giải quyết cái gì cả, cho nên là để mà, à, nói thì, ừ, mình vẫn chưa tìm được một cái giải pháp mơ có thể là, ừm, để giải quyết triệt để 100% cái vấn đề của mình á kìa.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, thì ra là vậy. Ừm, ừm, ừm, hợp lý. Ừm. Ồ, ra vậy. Ừm, mình cũng rất là chia sẻ với cái tình trạng là bạn đã cố gắng tìm giải pháp nhưng mà chưa có thành công nhen. Không biết là cái triệu chứng khi bạn thức trắng á, nó có đi kèm những cái triệu chứng như là tim đập nhanh nè, suy nghĩ miên man, ơ, vẩn vơ này kia hay là bạn có vô thức đứng dậy và uống những cái đồ uống, ơ, mang tính kích thích hông bạn?
Ừm hứm. Ừm. À, có nha, m như giống như những gì bạn nói đó kìa, những cái triệu chứng mà mình gặp phải thì đúng như những gì bạn, ờ, có thể mô tả là kiểu như tim tập nhanh nè, hay là cũng hay suy nghĩ liên man, à, về những cái vấn đề mà có thể là mình phải gặp có thể gặp phải trong cái ng ngày hôm sau chẳng hạn đó. Thì những vấn đề như vậy mình cứ gặp hoài à, và eo cái tình trạng m mà cũng may là mình cũng kh biết là khi mà gặp những tình trạng như vậy thì mình cũng không có sử dụng chất kích thích, tức là mình cong hông cũng không có, kiểu, hút thuốc lá, uống rượu bia, uống cà phê này kia để mà, gọi là, giúp nó cải thiện tâm trạng á. Cho nên là phần nào đó, ờ, mình cái những cái triệu chứng mà chỉ đ ích như vậy thôi và mình cũng g để từ từ nó nó nó nó nó hết chứ cũng không có tìm một cái biện pháp, gọi là, à, gọi là, nó hơi tiêu cực để mà giải quyết những cái hậu quả những cái những cái triệu chứng như vậy.
Ừm, ừm. Ồ, ô kê. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, ô kê, mình hiểu nha. Ờ, tóm lại là, ờ, mình rất là trân trọng những cái nỗi lo lắng của bạn vì nó là những cái rất là tự nhiên thôi, do là bạn cũng rất là, gọi là, quan trọng cái sự kiện đó đó, thì mình có một số cái, ơ, cách sau đây mình cũng hy vọng là nó phù hợp với bạn nha. Mình nghĩ là trước khi đi ngủ á thì bạn cũng cần phải coi trọng cái thời gian vàng này, hãy thực hiện một số cái chiến lược thư giãn trước khi ngủ cơ đ đơn giản thôi, giống như là bạn có thể tập thở nè, mình có thể th tập cái bài thở 4 thì á, kiểu như là, bạn cứ hít vào 4 giây, bạn ngưng 4 giây rồi bạn thở ra 4 giây rồi bạn lại ngưng 4 giây, bạn lặp đi lặp lại khoảng 10 lần thì tâm trí của bạn nó sẽ sạch sẽ nè, bạn sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Hoặc là bạn thực hiện những cái, a, động tác giãn cơ á, giãn tay, giãn chân, xoay cổ tay, cổ chân này kia đơn giản để mà cơ của bạn nó được thư giãn trước khi đi ngủ nè. Rồi còn một cái kỹ thuật rất hay đó là kỹ thuật grounding á, đó là dạng như là bạn có thể là, ờ, chân của bạn chạm vào cái mặt đất nè, xong rồi bạn chạm tay vào những cái thứ xung quanh như là mền gối này kia á để bạn có thể tập trung vào hiện tại và từ đó là bạn có thể dần dần bạn đi vào cái giấc ngủ nó dễ hơn á bạn.
Ừm hứm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. À. Ừm hứm. À. Ừm. Ừm hứm. Ừm. Ô kê, ô kê. Ừm, mình sẽ thử những cách bạn đưa ra xem sao, tại vì mình cũng không có chú trọng nhiều lắm đến cái vấn đề như bạn nói là hít thở này kia á kìa, mình tại vì mình cứ cứ lo mình cứ lo suy nghĩ về cái vấn đề của mình thôi, mình cũng không có chú trọng vấn đề như bạn nói, hít thở hay là vấn đề cái những bài tập thể dục chẳng hạn, thì mình cũng nghe người ta nói là phần nào đó những cái bài tập nó có thể giúp, ưm, cải thiện rất là nhiều cái th cái cái cái, gọi là, cái cảm giác lo lắng bồn chồn á, nhưng mình cũng, kiểu, một con người khá là lười vận động ấy kìa, thì mình cũng chưa thử qua, nhưng mà chắc là n nhân cái dịp này đi để mình sẽ tìm thử xem sao, biết đâu đó nó có hiệu quả cho mình thì sao nào.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, kê. Ừm, đúng rồi đó. Ngoài ra á, với cái sự kiện lớn mà bạn sắp phải đối mặt đi, ví dụ như dự án lớn đi, thì á, bạn cứ chuẩn bị thực tế cho cái sự kiện đó để giảm đi những cái sự lo lắng bất định. Nhiều khi lo lắng nó chỉ là những cái cảm giác mà nó chạy trong đầu bạn thôi, chứ thực tế bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được một phần hoặc là nhiều phần của cái sự việc đó. Bạn có thể là ghi lại danh sách những gì bạn đã thực tế đã chuẩn bị nè, bạn lập những cái kế hoạch đơn giản cho đến khi nào, kiểu như, bạn sắp ngủ á, cái bạn lại lo thì bạn cứ lật cái sổ tay ghi chú của bạn ra, bạn sẽ nhìn được là những cái tiến độ làm việc của bạn á, từ đó là bạn sẽ biết được là đâu là lo lắng thật và đâu là lo lắng bất định. Bởi vì những cái lo lắng thật á nó đã được bạn giải quyết ở trong cái cuốn sổ đó rồi á.
Ừm. Ô kê, ô kê. Ừm. Ừm hứm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, thì mình sẽ thử xem sao, đ đúng như bạn nói thì mình nghĩ phần nào đó, cái việc mà, gọi là, chuẩn bị thì cho cái một cái sự kiện lớn thì nó rất là quan trọng đi. Thì đôi lúc mình, gọi là, mình đã lên kế hoạch đầy đủ hết rồi đi, nhưng mà do cứ mình cứ hay suy nghĩ lung tung, mình cứ nghĩ mình cứ quên đi á về những vấn đề đó kìa, cho nên là mình cũng thể thử làm như bạn nói có thể là chuẩn bị list né cái danh sách mà những cái sự kiện mà những cái gì mình chuẩn bị ra, đúng hông? Khi mà mình đi ngủ, ờ, mình mà giả sử mình nghĩ đến nó thì mình cứ lật ra mình coi thử, à, mình đã chuẩn bị rồi chả có gì cần phải lo lắng nữa, mình tự an ủi bản thân mình thì có thể phần nào đó mình nó giúp mình, gọi là, đi vào giấc ngủ tốt hơn khi mình không còn lo lắng về nó nữa.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi, nói chung là những cái mà lo lắng thật á là bạn đã, gọi là, chuẩn bị lập kế hoạch rồi, còn riêng á với những cái lo lắng mà nó thuộc dạng bất định á, khi nào bạn cảm thấy là nó bị quá tải, nó khó kiểm soát đi thì bạn có thể sử dụng cái kỹ thuật là điều chỉnh suy nghĩ nha. Tức là á bạn lấy một cuốn sổ khác ra, xong rồi bạn viết ra những tất tần tật những cái gì bạn đang lo lắng, bạn chỉ, gọi là, viết ra thôi và bạn hông phán xét nha, sau khi bạn viết ra rồi là coi như là bạn cũng xả ra rất là nhiều những cái lo lắng ở trong đầu bạn rồi đó, là coi như tâm trí của bạn nó cũng sạch sẽ rồi. Sau đó thì bạn có thể là đặt những cái câu hỏi thực tế trên từng lo lắng, từ lúc đó nha bạn sẽ phân định được là ở đâu là thật sự là đo lo lắng thực tế, còn ở đâu á chỉ là những cái lo lắng vẩn vơ thôi. Và bạn cũng không cần lo nữa tại vì lúc đó là những cái vẩn vơ đó bạn xả ra hết rồi, từ lúc đó là bạn sẽ không có, gọi là, ôm cái gì chất chứa trong lòng nữa. Như vậy thì khi bạn đi ngủ á nó sẽ dễ vào giấc hơn vì, kiểu như là, bạn đã xả hết trơn rồi, hổng có gì lo nữa.
Ừm. Ừm hứm. À, điều chỉnh suy nghĩ. Ừm, ừm. Ừm hứm. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm, hay ha, đúng như bạn nói thì mình nghĩ là cái cách này mình chưa thử nhưng mà nghe bạn, ừm, m cái mô tả thì mình cũng thấy rất là hay khi mà có thể là mình cứ ra mình cứ thoải mái, mình cứ, ưm, mình cứ tha hồ mình cứ viết hết những cái, gọi là, cái trăn trở, những cái suy nghĩ, ờ, của mình ra lên cái trang giấy, đúng hông? Thì lúc đó, ừm, mình chả còn cái gì đọng lại trong đầu nữa thì đương nhiên là mình không có cái gì để mà lo lắng được nữa rồi, thì mình nghĩ là, ư, như vậy thì chắc chắn là cái cái mình sẽ không có cái cảm giác lo lắng bồn chồn nữa và phần nào đó mình sẽ đi dễ để đi vào giấc ngủ hơn rất là nhiều, đúng hông? Tại vì, ây, a, mình nghĩ mình sẽ mình sẽ thử xem sao.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ngoài ra nha, để tránh cái việc mà khi bạn đi ngủ á bạn bị thức trắng thì mình nghĩ là bạn cũng có thể là quan tâm nhiều hơn đến cái thói quen trước khi ngủ của bạn á, à, cái môi trường ngủ. Ừm, kiểu như là, môi trường ngủ của bạn nó phải hoàn toàn tối nếu được, còn không á thì bạn có thể giảm ánh sáng đến cái mức là nó tối thiểu nè, với lại quan trọng nhất là trước khi ngủ á thì cũng hổng có nên làm việc. Nói chung là bạn có thể là ghi chú những cái, a, lo lắng thôi, như bạn khó không có nên là ngồi trực tiếp vào laptop làm việc để mà, kiểu như, nặng đầu thêm á. Ngoài ra thì cũng lưu ý là hổng có nên là sử dụng màn hình nhiều trước khi đi ngủ nhen, rồi, cũng hạn chế những cái như là caffeine nè hoặc là những cái thức uống mà mang nhiều đường á. Khi mà bạn uống những cái đó mà sau khoảng tầm, ờ, ờ, 2:00 chiều đi, nhiều khi là nó cũng sẽ khiến cho cái buổi tối của bạn nó bị bạt tăng động á, xong rồi bạn sẽ khó đi vào giấc ngủ. Thay vì đó đó, nếu mà bạn, ờ, muốn dùng một cái gì đó để mà dễ đi vào giấc ngủ, bạn có thể thử những cái món như là trà tâm sen nè, ngũ cốc hay đơn giản là một cái ly sữa nóng thôi, ít ít thôi để mà tránh cái việc là bạn phải đi vệ sinh vào ban đêm á, nhưng mà nó vẫn giúp cho bạn là dịu tâm trí và dễ dàng đi vào giấc ngủ, cũng như là không có làm cho bạn bị mất ngủ thêm nha.
À, thói quen ha. Ừm. Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. À. Ừm hứm, ô kê, ô kê, mình sẽ lưu ý vấn đề này. Đúng là cái môi trường ngủ thì rất là quan trọng, mình sẽ cố gắng thay đổi như bạn nói. Và phần nào đó thì mình cũng nhận thấy là cái việc mà mình hiện tại mình vẫn đang sử dụng điện thoại khá là nhiều vào buổi tối á kìa, tại vì mình cảm giác nó không ngủ được á, cho nên mình cứ lôi điện thoại ra, mình cố cứ cố bấm điện thoại cho nó, gọi là, nó mệt, nó đi vào giấc ngủ, nhưng mà nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả, cho nên mình sẽ, ờ, thử hạn chế sử dụng thoại. Và đúng như bạn nói thì mình cũng cố gắng hạn chế những, gọi gọi là, cái đồ uống mà có chứa caffeine á để m làm mình khó ngủ, mà mình thì xử thử uống trà như bạn nói xem sao. Tại vì mình cũng khá là tò mò, không biết là liệu nó có thể giúp mình, ờ, ờ, giải quyết cái vấn đề giấc ngủ của mình không ấy kìa. Thì, ừm, thực sự là mình, ừm, cảm ơn ừm, ừm, mình cảm ơn rất là nhiều nha về cái sự giúp đỡ và hỗ trợ của bạn ngày hôm nay, mình cảm thấy khá là tốt hơn khá là nhiều á, và mình trân trọng những lời khuyên của bạn rất là nhiều, ư, và để phần nào đó giúp mình, ờ, bớt được cái sự lo lắng trước những những cái sự kiện quan trọng này nè.
Ừm, ừm. Đúng rồi. <chuckles> Ô kê. Hông có gì nha, cho cái dự án sắp tới của bạn là sẽ thành công nha. Ừm. Ừm, hổng có gì nha, tạm biệt bạn, bye bye!
Ừm hứm, tạm biệt bạn, bye bye.